Soprattutto magari verso il pubblico giovane, è più pratico perché loro sono abituati a prendere il telefono, guardano, ehm, però dall'altro lato ap apprezzo ancora ristoranti che ti danno il menù, ehm, cartaceo Sì, esatto, ehm, ci sono dei luoghi proprio dove dove il telefono andrebbe, diciamo, messo in un contenitore, ehm
Cer Menù tradizionale, certo. Sì, verissimo! <chuckles>
Secondo me, ehm, oppure magari fare una serata dove non tocchi il telefono o cose del genere e e ti rendi conto che c'è che c'è un mondo fuori, cioè, nel senso che che la vita è diversa, ehm
Che bello. Sì, è vero. <chuckles> Verissimo.
Poi i l la distinzione tra i nativi digitali e quelli come me, che sono nati andando in giro magari col TuttoCittà.
<laughs> Che ricordi hai sbloccato qua. <chuckles> Me lo ri me lo ricordo. <chuckles> Sì, è vero, è verissimo. Il Tuttocittà è sì, ti ti faceva lavorare il cervello, ehm, adesso, ade adesso con Google Maps, uhm, c che bisogno hai?
Mh. Eh, questo è un altro argomento, uhm, interessante, eh. Eh, fatti Esatto. Eh, beh. Eh, questo è anche un problema perché è è un po' lo stesso problema di quando hanno inventato le calcolatrici. Prima facevi i conti a mano e li sapevi fare, adesso con la calcolatrice se ti chiedono quanto fa, ehm, 7x42 ehm, col cavolo che lo fai. Ehm, e comunque è la stessa cosa.
Sì. Cer Certo. <chuckles> Certo. Mai è anche pigrizia mentale alla fine, secondo me.